Kasi ano, eh, nagkasakit kasi ako, pero ang nangyari nga, yun nagkasakit ako, eh, kaka-graduate lang namin do'n sa ano, sa 3 months probation. Tapos yun, parang nasilip ako dahil nga nagkasakit ako, naka-absent ako ng isang linggo, kaya ni-let go nila ako. Ang sakit talaga. Ang laki ng pagbabago kasi sa akin noon, dahil nga kumbaga kahit dun dun lang sa tatlong buwan na na-experience ko sa kanila, ang laki ng suweldo ko, nagaanan talaga ako, sa buhay ko plus meron pa akong freelancing, iyon. Kaya kumbaga parang nagco-combine yung income ko na parang, "Uy, parang eto na yung moment ko na, ah, magagawa ko na yung mga bagay na gusto ko, mabibili ko na yung mga bagay na, ah, dating hindi ko mabibili," 'di ba? 'Yon, so kumbaga yung pagbabago M ay, oo.
Hmm. My god. Mm. Mm. At 'tsaka easy lang yung trabaho, eh. 'Di ba sabi mo kanina parang easy, easy lang siya, hindi siya gano'ng ka-stressful. Basta ginagawa mo lang yung mga yung task na dapat mong gawin. Tapos 750, it's around 40? I mean, I think 40, forty thousand.
Mm. Oo, 40 to 45 thousand. Oo, kaya mm.
Yes, malaki talaga siya, 'di ba? So, nung natanggal ka, ano yung pinakaunang pagbabago na naranasan mo?
Edi siyempre, yung kumbaga yung routine ko, oo. Yung routine ko din, parang nabago. Tapos, ah, ilang buwan na akong walang trabaho. Mag-aapat na buwan na oo, na full-time? Wala akong trabaho na full-time na mag-aapat na buwan na ngayon. At 'tsaka yung parang, ah, siyempre, yung para bang mga pangangailangan ko 'tsaka yung mga dapat kong bayaran, yung pag oo, nabawasan din talaga, yung pagbibigay ko ng pera sa nanay ko. Kasi may sakit yung nanay ko, eh. Ah, may edad na, oo. At tsaka cancer survivor kasi yung nanay ko. Kaya para bang talagang oo, kailangan ko talaga na, um, laging masaya siya. 'Yon, parang gusto ko lagi siyang pasayahin kahit minsan lang at hmm.
Sa buhay mo? Na full time? Nabawasan din. Mm. Mhm. Uy. Nice. 'Tsaka pera, of course. 'Di ba, kasi kahit naman cancer survivor, may mga gamot 'yan, check-ups, and hindi rin biro yung ano, yung ginagastos 'don, 'di ba?
Oo.